Olha, eu preciso de uma ajuda, eu preciso de alguns conselhos, eh, porque eu tenho vivido, assim, uma rotina bastante frenética, assim, de trabalho, e muita das vezes eu sinto culpa, sabe, uma ansiedade, assim, pra em dedicar tempo de lazer, então eu acabo que não estou conseguindo ter esses momentos, sabe, de lazer, que eu acho super importante, mas, infelizmente, toda vez que eu paro pra fazer alguma coisa que eu gosto, eu sinto uma culpa muito grande.
Uhum. Sei. Tá bom, estou aqui pra te ouvir. Eu vou te fazer algumas perguntas pra entender o assunto e te ajudar da melhor forma. Me fala uma coisa, com que frequência você acha que isso acontece?
Olha, acaba que assim, eh são 6 dias na semana, sabe, porque é é o são os dias que eu trabalho, né, eu eu costumo dizer assim, que eu tenho 3 trabalhos, né, é o trabalho de casa, né, das atividades domésticas, que não acabam nunca, né. Eh, tem um trabalho da empresa que eu tenho com meu marido e aí eu trabalho de casa, né, no computador, cuidando da parte administrativa, né, área de compras também. Enfim, tem uma série de atividade na empresa que eu faço, né, que eu tenho, na verdade, e eu tenho o 3º trabalho que é por produtividade, ou seja, quanto mais eu trabalho mais eu ganho.
Uhum. Uhum. Sei. Uhum. Sei. Claro.
E aí é super tentador, porque eu fico assim: "Ai, fica um pouco mais, fica um pouco mais". E aí é é exatamente nesse momento que que eu sinto que eu gostaria de fazer alguma coisa por mim, sabe, mas eu fico sempre achando que eu deveria estar trabalhando e não descansando, ou fazer alguma coisa pra simplesmente me alegrar, sabe. Enfim.
Uhum. Uhum. Sim. É que a sensação que você está perdendo, hã, o controle do tempo, não é isso?
É. E sendo até um pouco irres irresponsável, sabe, tipo, como é que eu estou dedicando tempo aqui pra descansar, pra me divertir, né, se se ainda tem trabalho, ainda tem possibilidade de trabalho, né. E ou seja, eu não estou conseguindo, eh, criar esse limite pra mim.
Sim, eu acho que como você tem 3 atividades distintas, e u 1 atividade, é como que se ah, se encavala com a outra, né. E aí você acaba não tendo aquele tempo um tempo pra você dedicar um tempo a você, à sua família, a um a uma questão de lazer, né. E me fala uma coisa, eh, quando você pensa em relaxar, independente se você tá fazendo já uma atividade profissional ou você tá fazendo alguma atividade da sua casa, o que que você sente imediatamente na hora que você fala: "Não, putz, acho que eu vou relaxar, vou tomar um banho quente, vou", sei lá f alguma coisa que você goste de fazer?
Uhum. Isso. Hum. Como eu sin o que que eu sinto?
É, o que q o qual pensamento que vem que te traz culpa e te traz um pouco de ansiedade que é que você acaba não relaxando?
Na verdade é exatamente isso, são pensamentos de que eu tô perdendo dinheiro, né, eu tô eu poderia estar, eh, d dando algo mais para o meu filho, né, e enfim, trazendo mais provisão p pra dentro de casa, né, e e não estou porque tô eu fico assim, ah, eu tô é luxo sabe. É tipo assim: "Ah, você quer lazer? Você quer se divertir? Você quer isso é luxo, você tem que trabalhar!". Sabe aquela coisa muito do <clicks tongue> do "tem que trabalhar", sabe. "Tem que trabalhar", então é isso que fica na minha cabeça.
Uhum. Sim. Sim, iss isso é u é uma coisa motivada pelo seu subconsciente, né, porque o a questão do lazer não é uma questão de luxo, é uma questão até de você assim eh, aliviar a sua mente, é uma questão de higiene mental. É um momento que você tem com a sua família, pode ser um passeio, você pode falar assim: "Ah, vamos tomar um sorvete, vamos dar uma volta", ou então você fala: "Olha, a gente vai no mercado e vai passar em tal lugar", você já emenda um passeio. Você precisa fazer isso, porque nesse momento que você tá relaxando, e esse relaxamento é que te prepara, para o para o próximo dia, pra você encarar as tarefas de uma forma um pouquinho melhor.
É. Uhum. Uhum. Uhum. Não, é verdade. Faz todo sentido, porque os os meus trabalhos, eu preciso, eh, esse principalmente, esse segundo trabalho, né, de produtividade, eu preciso realmente estar com a mente, eh, tranquila, né, eu preciso de muita criatividade, né, e e eu preciso estar muito atenta. Então, se eu estiver realmente com a mente cansada, né, e não tiver esse descanso, eu não vou conseguir produzir bem, com qualidade, né, e aí vou acabar também tendo perdas. Então, faz total sentido o que você tá falando, né, de eu trabalhar essa higiene mental, né, também.
Uhum. Sim. Olha Sim. E uma coisa que você tem que entender <clicks tongue> é, assim, porque, assim, tem aquela culpa que é a culpa útil, que é aquela culpa que você, assim: "Poxa, eu estou indo passear com o meu marido, mas eu deixei uma tarefa pendente. Eu deveria ter feito tal coisa e eu não fiz". E tem aquela culpa que é uma culpa improdutiva, que são as exatamente tudo isso que você acabou de me falar, que são as expectativas internas. A expectativa que você se coloca: "Eu preciso trabalhar mais, eu preciso mais provisão, eu preciso", aí você co essas são as suas expectativas.
Uhum. Uhum. Muita cobrança, né, que eu faço em cima de mim mesma. Uhum.
Muita cobrança interna. Então, é é são você tem que distinguir essas 2 coisas. Se você está indo passear e você não fez uma das suas tarefas: "Poxa, eu tinha que ter feito uma planilha pra empresa, eu não fiz. Eu eu coloquei", você falou que é por produtividade: "Eu coloquei uma meta, e, na metade da meta, eu virei para o meu marido e falei: 'Vamos jantar fora?'". Assim, você não fez. Então, voa isso é uma coisa diferente do que, assim, o que você está me falando: "Ah, eu precisava trabalhar mais. Eu me sinto culpada, porque eu estou perdendo tempo". Você acha que está perdendo tempo, né. Então, sã são coisas distintas, que se você só só vem esse tipo de isso que eu te perguntei sobre os pensamentos que vêm na sua cabeça. Se só vem esse tipo de pensamento: "Olha, eu bati minha meta do trabalho de produtividade. Tudo que eu tinha que fazer para a empresa eu fiz. Minha casa está ok, e agora eu estou passeando com o meu marido, com a família toda". Então, não não tem problema nisso. Você fez a sua parte, você entende?
Uhum. Uhum. Hum. É, eu acho que, você falando agora, né, eu acho que o que está me faltando é estabelecer realmente essa organização do meu dia, criar essas metas, como você falou. Porque eu acabo ficando deixando livre, né, tipo: "Ai, quanto mais eu fizer, melhor", né, e com isso, eu acabo não colocando limite, né. Não tem não tem essa coisa do "terminei e agora eu vou celebrar, agora eu vou trazer uma recompensa pra mim", né, que pode ser até esses momentos de lazer, né. Então, como eu não tenho essa meta, eu acabo me deixando levar, sabe. E eu acho que isso que você falou pode me ajudar muito, né, porque aí eu tenho a sensação de finalização, né. Eu comecei, finalizei e agora eu estou livre, menos culpada, que eu não deixei nada pendente, né, e e poder
Sim. É, boa. Uhum. Sim. Sim. Sim, exatamente. É. Uhum. Sim. E e aí você se diverte com com tranquilidade. Uma coisa que é muito legal você fazer, como você tem 3 tarefas, hã, diferentes durante o dia, se você tem a sua tarefa da casa, a sua tarefa da empresa e a sua tarefa do outro trabalho. Então, o que que você pode fazer? Você divide em blocos. Você fala: "Olha, o eu posso no no período da manhã, vamos supor, eu trabalho das 8h ao meio-dia", então você tem lá um horário. Esse horário você divide em 3 partes e você faz uma parte das tarefas de casa que você tinha que fazer, uma parte da das suas tarefas com a empresa e uma parte do seu trabalho. Você para, você almoça; à tarde você faz a mesma coisa. Você divide o seu: "Ah, eu quero trabalhar até às 18h.", então você vai: "Ah, eu parei meio-dia, voltei 12h30, voltei 13h". Você tem mais 5 horas para trabalhar. Você divide direitinho, de acordo com as suas tarefas. "Ah, hoje eu tenho pouca coisa aqui pra fazer em casa, então eu acho que em 40 minutos eu faço. Vai me sobrar mais tempo para o outro trabalho", e aí você faz a sua meta. "O outro trabalho de produtividade, eu tenho que fo que produzir tanto do meu trabalho, porque é o que eu preciso ganhar. O meu trabalho aqui com a empresa, eu tenho que fazer tal coisa". E, através disso, você encaixa as suas tarefas, porque aí chega no fim do dia, você fala: "Eu cumpri o que eu me propus a fazer". Então não vai existir culpa se você quiser passear, quiser cochilar, tomar um banho quente, fazer qualquer coisa que se assim, te agrade, pra você entrar num estado mais de relaxamento.
Hum. Uhum. Uhum. Uhum. Uhum. Uhum. Uhum. Uhum. Uhum. Uhum, verdade. Não, faz todo sentido, realmente, porque eu acabo também, como é tudo em casa, eu eu fico até confuso para mim, né, organizar minha mente porque, eh, às vezes eu paro, eh, aquilo que eu faço da empresa, porque vejo ali um uma roupa, né, aí eu lembro: "Ai, eu tenho que botar a roupa na máquina.", aí eu paro, aí vou lá resolver um negócio de casa, aí daqui a pouco eu já fiz uma atividade, aí eu vou para a de produtividade, aí daqui a pouco eu tenho que voltar para o da empresa. Então fico fazendo essa salada, sabe, com o meu tempo? Então isso também me cansa, né, porque eu não organizo direitinho, e e aí fico n acabo não não tendo essa agilidade, né. Eu eu me perco e não consigo, eh, cumprir, sabe, muita das vezes.
Uhum. Uhum. Sim, e o Uhum. Sim, o e o essencial, se você fizer essa divisão por blocos, é no momento que você estiver fazendo uma tarefa você estar 100% nessa tarefa.
Uhum.
Você pode estar fazendo alguma coisa do seu trabalho de produção, "hum, eu lembrei que eu tinha que fazer tal coisa", não, você não vai parar e voltar. A hora que você terminar o seu horário da da produtividade, que for o próximo horário da empresa, você vai fazer aquela tarefa. Porque aí evita exatamente isso, de encavalar. Você estava fazendo um trabalho, "putz, eu tô" você falou que você lida com as compras, "eu estou fazendo as compras, eu estou passando a lista de compra", "ah, espera um pouquinho que eu eu esqueci lá que eu estou fazendo um arroz, por exemplo", e aí você vai lá, quando você volta, você pula um item sem querer, porque você acabou chi di se distraindo porque saiu e voltou, aí quando che "pô, faltou um item nas compras", "não, mas está aqui na lista, deixa eu conferir a lista que eu mandei para pessoa". Não vai tá esse item, porque você teve esse momento de distração, o que não é culpa sua, o que não é culpa sua, é a culpa da situação, então se você se organizar dessa forma, aquele momento da empresa é da empresa, não tem produtividade e não tem casa, o momento da casa é da casa, assim como o momento do lazer é do lazer.
Uhum. Aham. <chuckles> Aham. Uhum. É, já aconteceu comigo. <laughs> Uhum. Uhum. Entendi, colocar como se for eh, como se fosse parte da agenda também, né.
Sim, é é melhor o como a gente tem pouco tempo, hoje em dia a vida, a gente tem pouco tempo porque tem várias atividades. Então, se você não marcar, é é até engraçado falar assim olha marque um um compromisso com você e o relaxamento, mas, se você não marcar, você não faz.
Uhum. Entendi. É é tem razão, eu acho que, vo você falando dessa forma eu consigo visualizar isso, sabe. Eu consigo até organizar melhor a minha mente, para poder encaixar tudo isso de uma forma mais leve, né. Também tira até esse peso todo que eu fico cansada, eu fico estressada ao longo do do dia, né, não tem como ficar, eu acabo colocando estímulos diferentes, né, então fico confusa, e, posso realmente ficar mais desatenta e acontece, já aconteceu isso. É, já aconteceu de ter falhas, erros e e, realmente, eu acho que essa minha falta de atenção ela vem dessa desorganização. E eu criar esses blocos eu acho que pode, realmente, me ajudar muito.
Uhum. Ah, que bom. Sim. Uhum. Acontece, é a situação, né. Sim, é a é a melhor coisa. Porque, assim, a a você se organiza, organiza seu tempo, e a hora que chega um momento que você já fez o que tinha para fazer: "Olha alcancei minha meta, está tudo co corretinho com a empresa, aqui em casa está tudo certo, nada fora do lugar.". Então, poxa, agora eu vou fazer alguma atividade que me faça relaxar, você pode o um alongamento é, você fala: "Vou dar uma volta com com o meu marido. A gente vai, puxa até aquele lugar, a cafeteria que tem uns doces gostosos, a gente vai dar um pulo lá", você faz alguma coisa que te agrade, e tire a sua mente das tarefas, que esse é o objetivo do relaxamento, né.
É, interessante. Uhum. Que me dê prazer, né? Uhum. É, Hã. É, e tira a culpa, né, que realmente é o problema que que eu sinto. Olha, muito obrigada, assim, você me ajudou muito, obrigada por você me ouvir, ouvir aqui minha dor, né, e eu acho que é super possível aplicar isso, muito obrigada.
Exatamente.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 um pouco.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau.